O, yani, eee, tren yolculuğunu deneyimledin aslında ha eee, o doğuya doğru giderken.
Ya tabii, tabii. Değişik değişik, eee, bölgelerinde, hani, farklı farklı hani, tek bir trenle gitmedim oraya ama, hani, uzun bir süreçte gittim zaten. Yaklaşık, mesela, Hindistan'a varmam 1 ay sürdü. Eee, hani, o sırada otobüs, tren veya, işte, hani, bazen yolu, yolu farklı yere gidip sonra geri dönüp başka yoluma devam ettiğim yerler oldu falan.
He he. O! <chuckles> He he. Aslında bu bir seyyahlık gibi olmuş, yani, eskilerin deyimiyle, değil mi? Hani, turist gibi değil de birazcık daha böyle gezgin gibi gitmişsin. İlk ilk olarak peki, Hindistan'a mı vardın yoksa öncesinde bir rotan var mıydı?
He he. Evet, evet. Biraz öyleydi. Yok, işte, şey, eee, o zamanlar hâlâ vardır sanırım ama, işte, bu, eee, Van'a kadar giden bir tren vardı. Ankara'dan başlamıştım. Eee, A Ankara'dan Van'a, Van'dan sonra İran, işte, tren İran'a gidiyor zaten. Eee, sonrasında tabii, İran'ı gezdim ilk. Yani ilk gittiğim yer oraydı. Eee, bir
Hımm. O! Çok güzel. İran'ı da gezdin. Nasıldı peki deneyimlerin, İran'la ilgili?
Eee, çok güzeldi, çok çok güzeldi aslında. Çok, hani, daha önce hiç gitmediğim bir yerde olduğu için bir de, emm, hani, o dönem biraz ön yargı falan da tabii ki vardı insanlarda. İşte, beni hazırlamaya çalışıyorlardı. Tehlikeli olabilir, şöyle olabilir, böyle, olabilir. Ben çok ya
He he. Tabii. Öyle bir tehlike yaşadın mı?
Ya, İran'da özellikle yaşamadım. Hatta bize çok yakın geldi. Hani, hiç yabancı bir yerde gibi bile çok hissetmedim aslında.
Çok, evet. Kulağa güzel geliyor, misafirperver bir halk olarak genel nitelendirilir İranlılar. Öyleler miydi?
Tabii, tabii. Yani, herkes evine herkes evine çağırıyor. Böyle, herkes bir, hani, oturup 2 çift laf, hani, bir muhabbet etmek istiyor vs. Biraz da merak da ediyorlardı, hani, Türkiye'yi. Biraz daha kardeş ülke gibi görüldüğü için. Eee, öyle bir şey var.
Çok güzel. He he. Tabii. Çok, eee, Türkiye'ye gelen İranlılar da çok var, tabii. Hı hı.
Tabii, tabii. Zaten o trende birçok İranlı kişi, hani, eee, Türkiye'de yaşıyor ama İran'a, hani, akraba ziyaretine vs. gidenler vardı veya gezmeye gelip geri İran'a dönenler vardı. Eee, o trende başlıyordu zaten o, hani, şey sıcak his, eee
Geri dönüyor. Çok heyecan verici gerçekten.